そう、か、あの、ままさかあの失業すると思ってなくて、ふつ普段通りに買っていたらあの仕事がなくなってしまって、びっくびっくりみたいな感じで。
はい。 うんうん。 はい。 ま、そういった分割とかリボに関しては、あの、収入が無くなった時には、尚更あの
そう。 うーん。 うん。
ま、触らないでというか、あの、返す返せるだけ、あの、多く入れて返すとかは考えずに、まずは、あの、生活を安定させることを目指した方がいいと思ってまして
うん。 うんうん、うん。 うんうんうん。
はい。あの、その上で、あの、今もうしてないとは思うんですけれども、こう安いなと思ったものを何か買っちゃうとか、こうカードの枠が少し余ったから、それでまた買っちゃおうとか、そういう事だけとりあえず気をつけて行って頂いて
うん。 うーん。 いや ええ。いや、ほんとにもう服とかそういうものは全然
で
も、店には行かないようにはしてます。<chuckles>
<laughs> そうですか、物理的にまずそこを隔離して、素晴らしいです。そうですよね。やっぱ行ったら買いたくなっちゃうんで、それはみんなさんね、人間だったら誰しもそうなので。
<laughs> はいはい、まずそこを、い行かないように、はい。え、そうです、そうなんですよ。 え、はい。
でも、ま、そこはもうちょっと、あの、き貯金が減っていって、それをこう返済しないといけないっていうのは、やっぱりもうe1ヶ月に1回のループで来てしまうものですので
はい。
ま、そこはちょっと一旦、あの、無駄遣いをししない増やさないということで
うん。